São mui É, eu sempre fui muito apegada a tudo assim, tudo. Eh, e assim, eu fui acumulando, <laughs> né, eu fa fazia parte daqueles programas, é que passa na TV, é. <laughs>
Uhum. E de acumuladores.
Ai, ai. Mas eu fui acumulando, e, assim, na na minha defesa, né
Ai, gente.
eh, eu moro morava com a minha mãe no Brasil numa casa grande
Sim.
e essa casa tem um sótão.
Ah, então isso já ajuda, né.
Né? <laughs>
Já ajuda a ter espaço para acumular coisa.
É. E aí, eh, o que que acontece? Todos os meus brinquedos foram para o sótão.
Mentira.
Aham. <laughs>
Quantos anos você tem?
<laughs> 32.
32 e os seus brinquedos ainda estão lá no sótão?
<laughs> Não.
<gasps> Não.
<laughs> É. Ai.
<gasps> Gente e e aí? E vão ficar lá até quando?
E aí então eu não sei porque, olha, eu tinha uma coleção de Barbies muito maravilhosa assim, sabe. Eu amava, amava as minhas Barbies, amava. E eu cuidava muito bem delas. E quando aconteceu essa mudança, né, e a gente foi guardar os brinquedos, porque antes a gente morava num apartamento, e a gente mudou para essa casa e tal, a gente embalou as Barbies super bem embaladinhas assim. Eh, e elas estão lá até hoje, sabe, bonitinhas, inclusive elas não estragaram nem nada assim.
Uhum. Sim. Você mudou então de um apartamento para uma casa, ou de uma casa para um apartamento? Não entendi.
De um apartamento para uma casa, quando eu tinha por volta dos 12, aí a gente mudou, né, dessa do apartamento que eu morava para essa casa que agora, né, tem o sótão lá onde estão todos os brinquedos.
Tá. Pra essa casa.